Uhum.
E numa viagem em Minas, Minas é maravilhoso, lá tem vários melhores pratos da minha vida, mas, eh, Poços de Caldas foi assim, a última última cidade que eu estava assim de passeio, então eu estava de mim de me despedindo de Minas, tinha comido muito.
Ah, então você não morava em Minas, você estava lá só no momento de viagem.
Não, eu sou de São Paulo, é exato, eu estava de passagem a primeira vez em Poços e tal.
Uhum.
E aí tinha comido muito, muito, muito, e aí o meu marido ele falou: "Não, eu quero só um cafezinho, não aguento respirar mais nada, mas eu quero um cafezinho". Falei: "Ah está bom, vamos". A gente foi lá pra uma confeitaria muito famosa, né, que tem lá, e aí ele pediu café, olhei: "Olha bolo de milho, acho que eu vou provar". Perguntei pra ele: "Você quer"? Ele: "Não, imagina, tô muito cheio". Pedi. nossa.
<laughs> Aham. <laughs> E você também já tinha comido bastante coisa, ou ss tinha um espacinho ali para o bolo de milho?
Olha, eu sou do tipo que acredita que, existe um estômago separado pra doce assim, sabe, sempre cabe mesmo que seja um pedacinho então eu pensei, ah, como é uma confeitaria muito chique, muito cara, vai vim um pedacinho pequeno, né, um pedacinho pequeno cabe. <laughs>
Aham. Aham. <laughs> Aquele famoso olho grande, né. Ah.
E aí veio, exato só que eu esqueci que eu estava em Minas, né. <laughs> E veio um pedaço enorme assim, gigante.
Uhum. Nossa e você não esperava, né. <laughs>
E veio, mas eu lembro, não, não, eu achei realmente que ia vir um pedacinho pequeno, coisa assim, né, sei lá só para beliscar, e e é, eu olhei e falei bom, vou comer o que eu não aguentar vou pedir pra levar, né, porque, poxa é muito grande o bolo.
Aham.

Então, eu não eu não chegou dar tempo de perguntar porque eu comi tudinho.
<laughs> Mesmo sendo um pedaço ali grande, você comeu.
Porque Pois é, menina. Então, o que que aconteceu, né, assim, eh, eu estava assim, eu dei a primeira garfada, eu coloquei na boca e eu literalmente eu comecei a lacrimejar e chorar de emoção com o bolo. <chuckles>
Aham. Relembrou, né.
E aí eu coloquei na boca. É, coloquei na boca, aí o meu marido olhou para mim e falou assim: "Que que foi?" Assustado, né, nunca tinha chorado por comida. Ele: "Que que foi? Que que foi? Aconteceu alguma coisa?" Falei: "Gente, esse bolo é maravilhoso".
Aham. <laughs> Você deixou ele ali preocupado, né.
E aí eu fui comendo. Exato. Aí eu fui comendo, ele falou: "Não, mas agora eu quero provar, você está falando desse jeito".
<laughs>
E aí ele acabou comendo a metade do bolo assim, que até ele arranjou um espacinho para o bolo, de tão maravilhoso que é, assim, sabe? Então agora ele está junto, ali da memória afetiva, ele é o único bolo que conseguiu destravar a minha emoção. Mas assim, maravilhoso, maravilhoso. <laughs>
Aham. E. Uhum. Que legal, que legal. E ali ele falava, né, que estava cheio, ali ele teve que também que abrir um espacinho no estômago para experimentar, né. E a experiência dele ali comendo foi a mesma que a sua? Ele teve, qual foi a reação dele? Qual foi o a expressão que ele fez ali comendo o bolo?
Aham. Foi. É. Sério. Olha. Então, ele ele obviamente não teve a mesma reação de que eu tive de começar a chorar. Mas ele falou assim: "Nossa, agora finalmente eu entendi o que que é o bolo cremoso de milho que você tanto fala, é realmente muito bom". Para ele foi um: "Ah, agora eu entendi". E para mim estava: "Gente, que bolo maravilhoso!". Eu chorei o assim, de fato eu levei muito tempo para parar de chorar, de comer porque eu estava muito emocionada assim, sabe? <laughs>
Aham. Aham. <laughs> Aham. S então a emoção ali foi pelo contexto, né. Talvez ele não sentiu a mesma emoção porque ele não tinha comido antes, ele só tinha escutado falar. Mas foi finalmente um um prato que você achou ali que ele conseguiu entender. E
Foi. É. Exato. Exato, exato.
E durante essa viagem assim, em Minas ali, Poços de Caldas, né, teve algum outro prato ali que era típico da cidade que te chamou muita atenção?
Aham.

Olha, antes antes de a gente ir pra essa cafeteria, a gente tinha resolvido almoçar um pouco tarde, porque a gente já tinha chegado tarde, assim, tipo, por volta das 10:00 na cidade, então a gente já tinha tomado café na estrada, não estava com muito muita fome na hora do almoço, sabe.
Aham.
Aí, assim, por volta das 14:00 a gente foi tentar achar alguma coisa pra almoçar. Indo na praça lá principal que tem, tinha aqueles restaurantes meio meio barzinho ali, sabe, que ainda estava servindo almoço. De novo, o nosso erro foi foi foi, assim, esquecer que a gente estava em Minas ainda, né, e aí a gente sentou na mesa, e falou: "Não, a gente poxa, agora a gente tá com muita fome, vamos cada um pedir um prato pra si mesmo, a gente come bem mesmo". E aí a gente falou: "Ai, vamos pedir uma entradinha só pra gente ir ir ir comendo aqui enquanto espera". "Ah, vamos pedir essa porção". É é, vamos
Sim. <laughs> Aham. Uma forma de petisco, né, o famoso: ir petiscando antes de comer o prato principal.
Isso, exato, exatamente essa que foi a inta intenção, a gente falou: "Ah, tem uma tábua aqui com linguicinha da região, com com uma barriga de porco, u u eh, e acho que tinha batatinha e um franguinho. A gente imaginou 3, 4 unidades de cada coisa, né, falou: "Não vamos pedir, a gente tá com fome, vai a gente vai conseguir comer tudo isso". Pedimos a entrada e cada um pediu um prato.
Uhum. Aham. Nossa, acabou que ficou muita coisa?
Quando chegou Muita, assim, pra você ter noção, a entrada foi suficiente. A gente não co a gente m matou a r sa r r foi satisfeito, a gente saiu satisfeito só com a entrada, só beliscando as coisas, porque veio uma tábua do tamanho da mesa assim, sabe. <laughs>
<laughs> Aham. Uhum. Nossa <laughs> de certa forma era boa, né.
Foi muito grande. Aham. Exato, maravilhoso, assim, melhor barriga de porco também que eu já comi, foi lá, maravilhosa, só que aí a gente já tinha pedido a comida, a gente ficou: "E agora? Tem mais 2 pratos vindo aí, né". Aí veio o prato, e a gente olhou, falou: "Não, vamos ver o que que a gente consegue fazer". Comemos assim 2, 3 garfadas de cada prato e m ali a gente mandou embrulhar pra levar pra casa porque não ia ter condições. <chuckles>
Aham. Aham. <laughs> E você le conseguiu levar esse prato pra casa, você comeu no outro dia? O sabor manteve o mesmo, você comendo um dia depois?
Olha